بُص، الصراحة يعني، أنا بقى لي فترة، آآ كُل شويَّة باحاول إن أنا ألتزم ب بموضوع إن أنا يكون ليّا روتين صباحي، والموضوع مأزِّمني جدًا، ما باعرفش إن أنا يعني، إن أنا أ أواكِب عليه أو إن أنا أواظِب عليه، فكنت محتاجة الصراحة نصيحتك في الموضوع ده.
آه. أكيد طبعًا إن أنتِ تبقي حاسَّة إن أنتِ متضايقة من حاجة زي كده، إن أنتِ بتحاولي تعمليها كويِّس طبعًا، إن أنتِ بتفكري في إن أنتِ يبقى ليكِ روتين صباحي وكده، وأكيد طبعًا ال الموضوع بيبقى مضَايق لمّا بيبقى في موضوع صعب شويَّة بالنسبة لِك. بس خلّيني أعرف منِّك كده، يعني، أنتِ الهدف إيه من الروتين مثلًا ده، هل أنتِ عايزة تبقي منتِجة الصبح، والّا أنتِ عايزة فترة هدوء في الصبح تأهِّلِك لبقيّة اليوم والّا أنتِ بتدوري على إيه الصبح؟
بالضبط. بُص، هو يعني أنا بالنسبة لي ال الهدف الأساسي إن أنا يكون عندي نشاط، آآ يكمِّل معايا طول اليوم. إن أنا أعرف أصحى الصبح بدري، آآ يعني أكون مش قايمة تعبانة، أكون قايمة نشيطة عادي، آآ أفطر، آآ مثلًا ألعب رياضة أو أ يعني أعمل أعمل يكون ليّا روتين بقى يعني كامل، بحيث إن أنا الطبيعي إن أنا يومي أ أكمِّله، سواء بقى لو عندي شُغل أو حاجة وآجي على آخِر اليوم أنام بدري. آآ يعني ده ده ال ده ال يعني روتيني أو الدس دي الصورة اللي أنا عايزة يعني أعمل الروتين بتاعي عليها. آآ لكن ال ال آه، اتفضل.
حلو أوي. إمم. جميل. مفهوم، تمام. إمم. حلو أوي. طيب، قولي لي يعني قولي لي أنتِ بتقولي إن أنتِ م عندِك مثلًا مشكلة في المواعيد النوم مثلًا، يعني أنتِ هل أنتِ أو بتصحي مش فايقة أو كده، هل ده م متأثر بشكل أو بآخر؟ نومِك امم، بتنامي في مواعيد متأخرة، بتأثر على صحيانِك الصُبح، الحاجات دي، هل ده حاجة مأثرة عليكِ؟
اهم. آه، الصراحة. يعني أنا موضوع إن أنا بانام متأخر، لأن أنا طبعًا ف ال ما ما مشيتش على روتين فأنا ب باصحى متأخر، وبانام متأخر.
مفهوم، مفهوم طبعًا.
فكُل ما بانام متأخر طبعًا، آآ، لمّا باقوم الصبح، باكون تعبانة وجسمي مكسر وحاسة إن أنا عايزة أكمل نوم، يعني حاسة إن أنا مش مش قادرة أفوق، آآ ومش باكون بقى في مود طبيعي، يعني باحس إن أنا مت دايمًا آمم، آآ، عندي صُداع، مش فايقة، ب دايمًا باشرب كافيين، عشان أحاول أفوق. طبعًا ده بيأثر برضه على نومي، بس.
مفهوم. اهم. فهمتِك. أكيد.
فآمم، امم.
لأ، هو طبيعي جدًا يعني إن قلة النوم والكافيين والحاجات اللي أنتِ بتستخدميها دي تكون مضايقاكِ إن هي م بتحسي إن أنتِ م مش قادرة تبدأي اليوم بشكل طبيعي، وده ممكن يكون بيسبب لِك إن مودِك مش ألطف حاجة طول اليوم. طيب هو هو عادةً لمّا أنتِ بتعملي روتين مثلًا أو أنتِ تكوني مقررة، يعني أنتِ زي ما أنتِ رسمتي صورة كده، أنا عايزة يومي شكله كذا، كذا، كذا. هل في حاجة مُعيّنة بتعطلِك من الموضوع ده؟ يعني إيه، في حاجة بتشتتِك على إن أنتِ تبدأي تخلّي ده شكل يومِك، يعني في معوقات مُعيّنة؟
بالضبط. اهم. بص، هو آه، يعني ممكن آمم، فكرة إن أنا زي ما باقول لك، آآ، أولًا باقعد على الموبايل كتير أوي، آآ، فده بيخلّيني مثلًا لو آآ، يعني آه، لمَّا باقوم من النوم باقعد على الموبايل كتير أوي، فده بيخلّيني أضيَّع وقت مش طبيعي، آآ، ما بيخلّينيش إن أنا طبعًا اقوم أ اتحرَّك، اعمل فطار، آآ، أبُصّ على الحاجات اللي أنا عايزاها، آآ، لو عايزة مثلًا أنزل أ يعني أعمل أي مشا مشوار فبأخرُّه، فباقعد على الموبايل كتير. وطبعًا أنت عارف بقى الفيديوهات بتسحِل الواحد، يعني الواحد اللي هو ممكن اقعد ساعة بس باعمل إيه، سكرول كده، بابصّ على حاجات الأخبار والفيديوهات ومش عارف إيه. فده بيكون حاسّاه بيكون عائق أنا مدمنة عليه ومش عارفة أبطَّله إزاي.
إمم. ده الصبح؟ إمم. تمام. مفهوم، طبعًا. آه. أكيد. مفهوم. امم.
آآ، بيسبِّب لي إن أنا مش مش باعرف أعمل يعني مهما ح حاولت إن أنا أعمل روتين، بس بيبوظ بسرعة أوي، يعني ما بيكمِّلش معايا.
إمم.
ف آه، بالضبط. ده غ آه.
مفهوم، طبعًا. يعني يعني ده حاجة منطقية جدًا كمان اللي بتحصل معاكِ بسبب موضوع الموبايل، وأكيد الإغراء إن أنتِ تقعدي تبصي على الحاجات أو تتفرجي أو تشوفي إيه الحاجة على الدنيا الصبح ممكن تكون سبب واضح إن هي بتأخرِك عن إن أنتِ تعرفي تنتظمي في روتين. طيب هل أنتِ عندك حاجات في الصبح بتبقى ضرورية ولازم تتعمل، يعني مواعيد ثابتة أو حاجات ضرورية، والَّا أنتِ مثلًا شغلك ما ممكن يكون ميعاده أنتِ بتصحي قبل ميعاد شغلِك فبيبقى عندك مساحة من الوقت، هل أنتِ ب في حاجات إجباري الصبح تبقى وراكِ كل يوم، والَّا آآ، ما فيش حاجة زي كده؟
إمم. آآ آه طبعًا بيكون عندي شغلي، يعني الشغل بشكل يومي غير بس ال أيام الأجازة بيكون عندي الشغل، آآ ط طبعًا بيسبب لي مشكلة إن أنا بقى زي ما باقول لك باقوم بالعافية من النوم، باشرب كافيين كتير عشان افوق، آمم، ساعات كمان باتأخّر غصب عني بسبب إن أنا باقعد على الموبايل
إمم. تمام. إمم. آه، كمان، مفهوم.
آمم فكل دي عوامل باحس إن اليوم يعني ما فيهوش أي نوع من أنواع ال ال ال الص الص يعني الطاقة الصحية اللي المفروض ت الإنسان يكون يعني مُعتمِد عليها. حاسة إن اليوم متلغبط بشكل مش طبيعي. أنا ذات نفسي مش موزونة خالص، وده طبعًا بيأثّر على إنتاجي في شغلي يعني، ما باكونش مِركّزة خالص.
مفهوم، مفهوم. إمم. كل اللي أنتِ بتقوليه ده منطقي جدًا، وطبيعي جدًا إن يكون حاجة أنتِ بتمرّي بيها طبعًا، وتكون مسببة لِك ضِيق، وكويس جدًا إن أنتِ بتفكّري إزاي تبقي أكثر إنتاجية في شُغلِك زي ما بتقولي، وإن يبقى ممكن يبقى وأنتِ كمان محددة إن هي المشكلة فين، وإن أنتِ بتحاولي تحليها، فكل دي حاجات ممكن تساعدِك. بس أنتِ في حاجة حاولتِ تحلّي بيها موضوع إن أنتِ مش عارفة تثبتي على الروتين ده؟ يعني هل في أي طريقة جرّبتيها عشان تح يعني أنتِ دلوقتي عارفة إن أنتِ مش عارفة تلتزمي بالروتين والموبايل والمُشتتات وأسلوب نومِك وكده، في أي حاجة طريقة جربتيها والّا أنتِ لسه ما جربتيش حاجة وتحبي إن أنا آآ أشوف معاكِ الموضوع؟
اهم. إمم، إمم. والله في حاجة واحدة بس جربتها يعني بس الموضوع فشل، آآ هي إن أنا آآ، آآ، بقيت يعني زي ما تقول ألزمت نفسي إن أنا حطيت منبِه جنبي، بحيث إن أنا أحاول إن أنا أقوم كل يوم الصبح بدري أوي. آآ عشان أبتدي اليوم من الصبح يعني بس الموضوع الصراحة فشل معايا جدًا يعني، ما نفعتش خالص. آه.
إمم. إمم. آه. إمم. مفهوم. طيب، آآ إيه رأيِك إن أنتِ ممكن لو بدأتِ إن أنتِ تحلّي المشكلة من بدري من قبل الصبح، يعني أنتِ مبدئيًا كده أنتِ ممكن لو أنتِ بتسهري بالليل عشان التليفون ق قاعدة عليه أو بتشوفي فيلم أو بتسهري لوقت متأخر، فأنتِ ممكن أ تعملي حركة لطيفة جدًا إن أنتِ تستفادي بإن أنتِ ما تقعديش على التليفون بالليل، بإن أنتِ مثلًا تحُطّي موبايلِك بعيد عن السرير، تشحن تسيبيه يشحن لحد الصبح. آآ تحُطّيه برّه بقى في أوضة تانية، في مكان تاني، يبقى هو ده المكان اللي بيشحن فيه. فبكده أنتِ تقدري تخُشي تبدئي تخشي في النوم بدري وكمان ده هيفيدِك إن أنتِ مثلًا الصبح مش هتلاقي الموبايل في إيديكِ فبتتسحلي فيه زي ما بتقولي أو الحاجات اللي أنتِ بتعمليها دي فتشتتِك ف إن أنتِ محتاجة تقومي وتروحي تشوفي الموبايل فين وتاخديه، فممكن يكون آآ عامل مفيد على الطرفين. هل فكرتِ في حاجة زي كده؟
إزاي؟ امم. آه. أوكي. آه. إمم. لأ، الصراحة، يعني هي فكرة جديدة عليّا أساسًا، فكرة إن أنا فعلًا، صح زي ما أنت بتقول، إن أنا لو بِعدت الموبايل عنّي، مش هيكون عندي وسيلة إن أنا أ أضيَّع فيها وقت، يعني سواء بقى فعلًا زي ما أنت قُلت بالليل أو الصبح، ف لأ، هي فكرة الصراحة يعني حلوة، أنا ما جرَّبتهاش خالص قبل كده. آآ بس أنت شايف إن هي فعلًا ممكن تسبِّب لي تأثير إيجابي يعني والّا والّا ممكن أقعد يعني فترة ملتزمة بيها وفي الآخر هارجع برضه تاني أمسك الموبايل، يعني هل هو ده اللي ممكن يخلّيني أعرف أنام بدري؟
إمم. بُصي، هي يعني عوامِل هتساعد عوامِل، يعني أنتِ مبدئيًا كده لما أنتِ تبدئي تحطّي الموبايل بعيد عنِّك عشان تعرفي أنتِ مثلًا لو بتنامي متأخَّر فبتصحي متأّخر وبتصحي مُرهَقة زي ما قلتِ، فأنتِ الموبايل لو هو من الأسباب اللي هي بتخلّيكي تنامي متأخَّر، فأنتِ بعدتيه عنِّك، فبالتالي هتصحي الصبح فايقة وكمان مش هتبدئي تضيعي وق في وقت على الموبايل زي ما أنتِ كنتِ متعوِّدة تعملي، فأنتِ هتبقي مُستفادة بيه على خطوتين، فهو مع آآ فترة قصيرة جدًا، كمان دي حاجة هتب هتبان نتيجتها في فترة قصيَّرة، أنتِ مش محتاجة تستني كتير، أنتِ ممكن بعد أوَّل أسبوع تبدئي تحسّي بفرق، وده هيخلّيكِ حلّيتِ أوَّل مشكلة أو كذا مشكلة في نفس الوقت، بإن أنتِ آآ بقيتِ تنامي بدري، بقيتِ تصحي ف فايقة، مش صاحية مُرهَقه عشان أنتِ دايمًا متأخَّرة، ما بقيتيش تضيَّعي وقت الصبح آآ على الموبايل، فانتِ دلوقتي هيبقى عندِك، آآ يعني فكرة إن أنتِ بس هتقومي من السرير وتروحي تشوفي الموبايل أو تجيبي الموبايل، آه أنتِ هتبقي أصلًا ابتديتِ فوقتِ يعني أنتِ م ممكن تكوني بتستخدمي الموبايل في الأول عشان عقبال ما تفوقي، عقبال ما كده، فأنتِ هتبقي فوقتِ عشان أنتِ عملتِ حا حاجة حركيَّة و فأنتِ هتقدري تبدئي تخطَّطي بقى عادات صحيَّة زي ما أنتِ بتقولي في الصبح، فهي خطوة واحدة، بس هي هتفيدِك على كذا حاجة يعني، في كذا ناحية ونتيجتها هتبان في فترة قصيَّرة جدًا، فأنتِ ممكن تجرَّبي حاجة زي كده؟
امم. صح. امم. أوكي. صح. اهم. اهم. عندك حق. آه، الصراحة لأ، يعني كلامك مضبوط جدًا يعني حاسَّة إن هي زي ما أنت قلت إن هي خطوات خطوات في الأوّل ممكن أمشي عليها. فكرة إن أنا ممكن أنام لمَّا أنام بدري آآ، فعلًا هاصحى بدري، فممكن الصحيان بدري ده لو الموبايل مش جنبي، هيخليني أبُصّ بقى على حاجة تانية، آآ، أركِّز على حاجة تانية، ما أضيّعش وقت أكبر في إن أنا أمسك الموبايل واتفرَّج على الفيديوهات، لأ هي الصراحة فكرة ممتازة جدًا، يعني ممكن اجربها فعلًا، طب هل برضه في أفكار تانية؟
أنتِ كمان على فكرة ممكن تعملي
إمم.
أنتِ آه، ممكن تعملي حاجة تانية ممكن تبقى حلوة جدًا ليكِ حتى بعد لما تجربي الموضوع ده لمدة أسبوع، إن أنتِ لو أنتِ ب زي ما ب قلتِ أنتِ جربتِ المنبِّه مثلًا وما بيصحيكيش أو كده، أنتِ ممكن تخلّي حد آآ، أنتِ بتحبيه وتثقي فيه وكده، إن هو يصحيكي الصبح، يفضل يتصل بيكِ مثلًا، فهو يبقى بدل لو المنبِّه مش جايب نتيجة فيبقى الشخص ده متأكد إن أن إن أنتِ حيفضل معاكِ لحد ما أنتِ تقومي، مكالمة تليفون فأنتِ تفوقي أسرع من الطريقة اللي أنتِ بتفوقي فيها في العادي. ويبقى في على الأقل كده فترة أنا محت آآ، تتكلمي فيها مع حد أنا محتاجة إن أنا آآ، أعمل اصحى بدري فأنت ممكن تصحيني الساعة كذا معاك أو كده، أو حد نشيط أنتِ عارفة إن هو بيصحى بدري أو كده ويعمل معاكِ الموضوع ده كبداية لحد ما أنتِ تتعودي، وكمان إن أنتِ يعني هيفضل يتصِّل وهيفضل كده لحد ما أنتِ يتأكد إن أنتِ فقتِ ف فهتبقي ضامنة إن حد بيساعدك حتى في الموضوع وإن أنتِ ما تعميلهوش لوحدِك آآ، والموضوع مرهق لوحدِك إن أنتِ بتكسّلي، فبتقفلي المنبِّه وخلاص، ممكن حاجة زي كده تعمليها؟
آه. إمم. إمم. اهم. أيوه. آه، برضه على فكرة بجد دي فكرة حلوة جدًا، يعني أنا ما جاش بالي إن أنا ممكن فعلًا استغنى عن ال المنبِّه بأن أنا اخلي حد آآ، من صحابي يفضل يرنّ عليَّا، يرنّ عليَّا بحيث إن أنا ما أزهقش وأقفل المنبِّه زي ما كنت باعمل في المنبِّه، يعني دي فكرة حلوة بحيث إن هو أكيد لما يرنّوا عليَّا كتير ه هاضطر إن أنا اقوم وأكنسل عليهم أو ارد عليهم، فبالتالي هاكون فُقت، اتحركت آآ، ده ممكن فعلًا يساعدني إن أنا يعني، آآ، اللي هو ما ما ادخلش في مود النوم تاني بسرعة زي ما أنا كنت باعمل ف إمم، إمم.
لأ، وخدي بالِك كمان، الموبايل بعيد عنك فأنتِ هتضطري تقومي تردي عليه، أو ت تقومي تقفليه، إمم.
صح، صح فعلًا، فده هيخليني اتحرك، فده ممكن يفوَّقني أكتر، عندك حق، لأ، صح. يعني أنا هاحاول فعلًا أجرَّب النصايح اللي أنت اد قدّمتها لي دي، و وأكيد إن شاء الله تجيب نتيجة. أنا الحقيقة متشكِّرة أوي على وقتك ونصايحك الجميلة دي، و متشكِّرة جدًا لذوقك، ميرسي.
ده حقيقي. تمام.